À, ô kê, tức là, ờ, mình tập từ những cái nhỏ nhất. Khi mà mình đạt được, ờ, thành công từ những cái nhỏ nhỏ đó rồi, mình đi dần, đi dần, đi dần lên nghe ha. Tại vì lúc đầu thì mình toàn nghĩ là, ừ, mình phải làm một cái là mình phải đạt được luôn ở cái mức độ mà mình mong muốn á nên lúc nào chỉ đến những cái lúc mà mình không có đạt được thì mình cảm giác mình thất vọng, mà hôm sau có khi mình bỏ luôn mà, mình không có theo đuổi được. Rồi, rất là hay.
Đúng ha. <laughs> Ừm, nó rất dễ nó rất dễ nản luôn á. Ừm, đúng rồi. Ừm.
Ô kê, cảm ơn bạn đã lắng nghe, làm mình nhận rõ hơn rất là nhiều sự thật mà mình muốn tạo trong cuộc sống. Cảm ơn bạn rất nhiều về những cái gợi ý mà bạn đã chia sẻ ha.
Ừm, không có gì nè, chúc bạn sớm có một thói quen mới tốt cho cuộc sống của bạn nha. Chào bạn.